はい。では疲れた時は、どうやってリラックスしますかっていうことなんですけど、普段、なんかどんなことやってたりとかしてますかね？
はい。 はい。 そうですね。やっぱりあの、お風呂とか、結構あの、リラックスできますね、これは。なんか音楽を聴きながら、お風呂みたいな。これ、もう完全になんか、疲れが取れるんですよね、私の場合ね。そうあんですね。うん。
はいはいはい。 うんうん。 おお。結構、あれですか、お風呂好きな人。
いや、それが、普段は入んないんです。普段はほんとに入んなくって、疲れた時は「あ、今日は入んなきゃ」って言って、こうなんか、気分を上げるんですよ。なんか、あの、色々入浴剤とか入れて。そして、そう、なんで余計に、多分
<chuckles> はいはいはい。 ああ。はいはいはいはい。